Olha, não tinha pensado nisso. É mesmo, com possibilidade até de fazer um dinheiro, gente.
É. Aham. <laughs> Sim, não é? Olha só. Então, você pode pensar, aquela roupa que tá muito novinha, né, muito num estado ótimo, às vezes de uma marca bacana, você coloca ali pra vender na Vintage, que é esse aplicativo, e aí pode te dar um dinheiro, sabe, nã pode não ser um dinheiro "Nossa, um superdinheiro", mas aí você vai pagar teu almoço de 2 dias, tá ótimo, sabe?
Olha, já gostei. Aham. Aham. Sim, sim.